อ วันที่ไปอะ โอ้โฮ แบบ ด โอ้โฮ เนี่ยเวลาไปคอนเสิร์ต เขาก็ต้องมี dress code เนาะ วันนั้นเรารู้สึกว่าเขานัด อ ธีม Jeans หรือว่าสีฟ้านี่แหละ เออ เราก็ใส่แบบอ่านตามตรง ตาม dress code เขาไป แล้วก็แน่นอนว่าไปคอนเสิร์ตมันก็ต้องมีแท่งไฟเนาะ โอ้ ก็ไปซื้อแท่งไฟมาใหม่เลย เพราะว่าไม่เคยไปคอนเสิร์ตของคนนี้มาก่อน โอ้โฮ คือ คือตอนนั้นน่ะพักอยู่ในเมือง แล้วสถานที่จัดคอนเสิร์ตอะ มัน มัน มันคือ เอ่อ อิมแพ็คหรือว่าธันเดอร์โดมนี่แหละ แล้วก็มันก็ออกไปนอกเมืองเนาะ โอ้โฮ ก็เตรียมตัวตั้งแต่เช้าเลย คือคอนน่ะมันเริ่มตอนแบบ ตอนเย็น 6 โมง 5 โมงเย็น 6 โมง นี่แหละ แต่ความตื่นเต้นไง แล้วบวกกับยังไปคนเดียวด้วย แล้วยังแบบไม่ชินเส้นทาง
ค่ะ อ๋อ ค่ะ ค่ะ อือฮึ ค่ะ อ๋อ ค่ะ อือฮึ อือฮึ โอ้! ไปคนเดียวด้วย ค่ะ
ใช่ แล้วแบบ ก็เลยแบบ อา ออกจากที่พักตั้งแต่บ่ายโมง แล้วก็ นั่งรถไฟฟ้าไปลงสถานีที่ใกล้ที่สุด แล้วก็นั่งวินต่อมาจนถึงที่จัดคอนเสิร์ตเนาะ ตอนนั้น แล้ว อา โอ้โฮ มันเป็นคอนเสิร์ตที่แบบซื้อบัตรราคาสูงสุดเลย VIP แล้วมันจะมีแบบ อ่า สิทธิ์ต่าง ๆ เนาะ ทั้งแบบถ่ายรูปกับศิลปิน sound check แล้วก็ ใช่
อือฮึ ค่ะ อือฮึ ค่ะ ว้าว! อา โอ๊ย! อย่างงี้คุณก็ได้ไปแบบว่าสัมผัสศิลปินที่คุณชอบเลย ใช่ไหมคะเนี่ย? โอ้โฮ! ตื่นเต้นแทนด้วยเลย
ใช่เลย ใช่เลยค่ะ ก็ให้เป็นประทับใจที่สุดเลย เพราะว่าได้มีแบบโมเมนต์ โมเมนต์หลาย ๆ อย่างไง เพราะว่า อา เวลาที่ไปคอนเสิร์ต ปกติมันก็แค่แบบไปนั่ง แล้วก็แบบฟังเพลงเฉย ๆ เนาะ แต่อันนี้คือแบบ โอ้ ได้ถ่ายรูป ได้มี Goodbye Section ตอนท้ายคอนเนาะ โอ้โฮ รู้สึกว่าแบบมันประทับใจมากที่แบบได้ใกล้ชิดอะ ยิ่งแบบจังหวะที่ได้ไปถ่ายรูป 10 คนกับศิลปิน 1 คน เออ เรารู้สึกว่ามันก็เป็นฉากที่แบบ เอ่อ ใกล้ชิดกับศิลปินดีเลยค่ะ
อือฮึ ค่ะ อือฮึ อืม ค่ะ อือฮึ อืม ค่ะ เอ๊ะ งั้น ค แล้ว เอ่อ นอกจากคอนเสิร์ตของคนนี้แล้วอะค่ะ คุณเคยไปคอนเสิร์ตของแบบศิลปินคนไทยบ้างไหม?
อืม